طَب ما فيش أوقات كده بتقعد مع نفسك كده تفكر في وقت الفراغ يعني، آآ تراجع قرارات مُعيّنة خدتها، تخطّط للفترة بقى الجاية، أنت هتعمل إيه، وهت إذا كنت مثلًا عايز تسافر، عايز ت تعمِل دراسات عُليا، تقعد تفكّر كده ساعات؟
هو بصراحة أنا من الناس اللي لو فكَرت كتير، آآ الموضوع ده بييجي عليّا بالسلب مش بالإيجاب، يعني في ناس في ناس كده تقعد تفكر مع نفسها كده، أو ت يعني زي ما يقول كده إيه سرحان، فيقعد ي يجيب أفكار، ويفكر في حاجات وبيزنس وحاجات كده، لأ، مش كده خالص، أنا باقعد أفكر آآ بصراحة باقعد أفتكر حاجات قديمة، أو مثلًا قرارات أندم عليها لأ، وليه، ف فأنا لمّا أعوز بقى أحِسّ إن أنا عايز أخطط أو عايز أهد أهدى شوية، باروح أجيب قلم وورقة، أكتب فيهم آه.
يا خبر! ليه كده؟ إمم. إمم. أيوه، أي يعني بتكتب بقى الخواطر بتاعتك، أو الأفكار يعني.
آه، باكتب خواطر آه، أو التّخطيطات اللي أنا عايز أعملها، إنّما مش باسيب نفسي لدماغي كده، لو سِبت نفسي لدماغي ب يعني تفكير زايد بقى أو حاجات ما لهاش لازمة بتيجي، زي ما نقول كده لإيه الشيطان مش بيسيب حد يعني، ف ما أنت ما شغلتهاش بسرعة بحاجة كويسة، هي هتقعد تِشغلك بحاجات و وفي الآخر ما لهاش لازمة يعني.
امم، اهم. آه، آه. بالضبط. طب العيلة بقى، وضعها إيه بقى من وقت الفراغ بتاعك؟ يعني خلاص الشُّغل والتّفكير والتّخطيط والرياضة وكُلّ حاجة، طب العيلة بقى ما لهاش برضه يعني جزء كده من وقت فراغك؟
آمم، ليهم طبعًا بس يعني مش باحِسّ بيه أو كده، لإن إحنا أصلًا يعني أنا عايش معاهم، فبالتالي حتى لو أنا ما ما أقعدتش معاهم خالص طول النهار، بيبقى في بقى إيه، بيبقى في غدا سوا، بيبقى في مثلًا قعدة بالليل والّا حاجة مثلًا ربُع ساعة، 10 دقايق، هو ممكن يكون وقت قليل، لكن في نفس الوقت إحنا أصلًا وِشِّنَا في وِشّ بعض طول النهار، ف مش ما مش مأثرة أوي، الحِتّه دي مش مأثرة أوي على حِتّة إيه وقت إمم.
آه. حلو أوي. أيوه. <chuckles> عادي يعني مش ما فيش مشكلة في مع العيلة يعني، أنتم بتشوفوا بعض كُلّ يوم.
أ بس ممكن ممكن والدتي تحِسّ شوية لو أنا يومين كده شُغل ورا بعضُه، وفي ك قاعد في الأوضة على طول أو باذاكر أو ك كذا، لأ، بتقول لي أنا حاسّة إن أنا م ما قعدتش معاك بقى لي يومين، 3 فباروح أقعد معاهم ط
آه، طبعًا عايزاك تقعد تتكلم معاها بقى يعني أكيد، وتِوَنِّسها شوية.
آه، هي دايمًا آه، بالاحظ إن هي اللي دايمًا بتاخد بالها من الحِتّة دي، ساعات أنا للأسف ما آخُدش بالي، أو ساعات مثلًا ما حدش ياخد بالُه، إن إحنا بقى لنا كتير ما قعدناش سوا أو كده.
اهم.